หลาย ๆ อย่างของผมอะ เอ่อ ก็เลยจะเป็นแค่ต่างชาติ แต่ว่าบริษัทในไทยก็มีนะ ที่ แต่ว่าเป็นบริษัทต่างชาติในไทย อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ แล้วก็เขาก็ดีอะ คือว่าขอเป็น junior เขาก็ไม่ให้ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ให้เป็น senior ก็แบบว่า เออ เออ ม ไม่ได้ เออ เหมือนจากเทสต์ จากอะไรแล้ว อย่างเงี้ย มัน เอ่อ จากพอร์ต อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ แต่ว่าด้วย ด้วยความที่ป่วยซึมเศร้าขั้นรุนแรง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า เออ อยากจะได้แค่ junior คืออยากออก จะออกไปข้างนอกบ้าน บ้าง เออ แต่ว่า เอ่อ ป ป ป เอ่อ ปรากฏก็ ก็ ก็ไม่ทำ เพราะว่า อ มันไม่ได้อะ เพราะกลัวไปเพิ่มภาระความเครียดให้กับตัวเอง แล้วอาการไป ไปแย่ลงอีก
ค่ะ ค่ะ อา ๆ ๆ เออ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ เข้าใจ ๆ เราก็เป็น เราเข้าใจ เราเข้าใจเวลาที่คุณขอเป็น junior แล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้เพราะว่า ไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ได้นะ คือเราทำมาหมดแล้ว ถูกไหม ตั้งแต่เล็กจนโตเนาะ ตั้งแต่
อะฮะ ครับผม
Freshy junior senior อะไรอย่างเงี้ย
อะฮะ อะฮะ
แล้วพอเราแบบมาถึงจุดหนึ่งที่แบบ เออ ฉันไม่ได้อยากเป็น senior แล้วฉันไม่ได้อยากเป็น แมเนจเมนต์ แล้ว ฉันอยากเป็นแค่แบบ
อะฮะ
เนี่ยแหละทำ บอกให้ฉันทำเพลิน ๆ ไป ฉันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่ต้องคิดอะไร เพราะว่าฉันอยากจะรักษาตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย ฉันอยากจะดูแลตัวเอง แต่เขาอะก็รับเราไม่ได้
ใช่ เพลิน ๆ สนุก เออ ไม่ต้องคิดอะไร <laughs> ใช่ ๆ อะฮะ
เราคิดว่าบางทีเขาก็ไม่ ไม่แบบ ไม่คูลอะ ไม่คูลในที่นี้ แบบว่าเขาไม่เปิดรับ challenging สำหรับองค์กรเขาอะ
อา ๆ ๆ อะฮะ แต่ผมทำ ทำบริษัทต่างชาติ
เออ เหมือนกับแบบว่า คุณแก่แล้ว คุณจะมาเป็นเด็กได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ย
เอ่อ ผมก็ทำบริษัทต่างชาติ เออ หัวหน้าก็อายุมากกว่านะ
อืม
ผมก็ ผมก็สนุก ผมสนุกมากเลยนะ เพราะว่าเหมือนเขาจะมี เอ่อ มีเทคนิคใหม่ ๆ มีวิธีลัดที่มันรวดเร็วอะ ที่มันมาแชร์กัน แล้วเขาก็มีการ เอ่อ สั่งงานผมที่ว่ามัน มันกลายเป็นสมูทไปเลย อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ มัน มันเหมือนด้วยนิสัยผมอะ ถ้าสั่งแบบ เป็นคำสั่งที่
ค่ะ ค่ะ
เหมือน เหมือนเป็นแบบว่า